Ah cavolo, è lì veramente pesante.
E quando sono bravi eh, quando sono bravi riescono a fregarti molto bene, sono quelli
Eh sì, quando quando si camuffano e sono fedeli insomma alla alla fonte da cui attingono per presentarsi. Sì, purtroppo.
Esatto. Esatto, ehm, un altro mio amico, mi ha non ho ben capito perché non non potevo andare troppo in profondità, ma mi ha proprio contattato dicendomi che se avessi ricevuto un messaggio da un determinata persona su Instagram
Mh-mh.
ehm, avrei dovuto ignorarlo, dopo, ma prima avrei dovuto controllare quello che mi stava mandando, perché poteva mandarmi qualche foto sua del del mio amico, non so in
In che vesti. <chuckles> Certo. Sì, che poi adesso è ancora più complesso perché appunto chissà qual è la verità dell'immagine per cui diventa sempre più complesso, però allo stesso tempo, arma a doppio taglio perché puoi sempre dire: "Eh no, quello <chuckles> quello non sono io." <chuckles> A l'intelligenza artificia <chuckles> <clears throat>
non so in che vesti, ma immagino i peggiori. Eh. Hai capito, no, figurati. Ah sì, sì. Ah sì, sì, sì. Eh ma devi di devi dirlo prima che tutti quanti lo scoprano sempre con le con le devi giocare d'anticipo su queste cose.
Eh, eh sì, hai ragione. Ma quindi dicevi inizialmente che, mhmm, <clicks tongue> diciamo è cambiato il tuo rapporto con con i social per cui, ehm, lo li utilizzi molto meno. Ehm, e e da quand'è che c'è stato questo questo cambiamento? Ecco.
Esatto.